Ừm, mình thì hạn chế cho xem cái trên điện thoại nha. À, tuy nhiên là có những cái lúc mà ví dụ như mình phải đi ra mình phải cùng với trẻ đi đâu ở một cái nơi nào đó mà không có ti vi, mà bắt buộc là bây giờ mình phải làm một cái việc gì đó mà trẻ không có gì để chơi, không có gì để mà mà mình cũng phải cân nhắc là mình cũng phải, ờ, cho trẻ coi điện thoại. Tuy nhiên việc này mình hạn chế, mình hạn chế tối đa. À há, mình sẽ đa phần là ti vi.
Ờ. Ừm Cũng khó quá ha. Ừm, nói về YouTube á thì ừ, bạn, à, không biết c có đặt cái chế độ YouTube Kids này kia hông để mà nó giới hạn lại những cái nội dung mà, ờ, có thể, ơ, tìm hiểu xa hơn đó? Ờ, gần đây thì YouTube cũng cho điều khiển cái chế độ mà có thể, ơ, set cái quyền riêng tư cho em bé, hông biết là bạn có ứng dụng cái chế độ đó cho bạn hông?
Ừm. Có chứ mình, ờ, phân biệt khá là rõ luôn, cho nên là cái việc mà những cái kênh nào mà trẻ được xem á thì mình sẽ luôn luôn có những cái giới hạn đặt ra và mình sẽ theo lại những cái kênh đó. Và <chuckles> khi mà mình kiểm tra mình mình mình thấy rằng là, à, nếu m bạn là vi phạm những cái gì mà mẹ đã đưa ra thì bạn sẽ bị phạt và bạn sẽ không có được, à, sử dụng tiếp theo. Ơ, cho nên là trộm vía là hiện tại thì cháu cũng đã hiểu được cái những gì mà mẹ muốn nói và mẹ muốn truyền thông, nên cũng đang thực hiện phối hợp rất là tốt. <chuckles>
Ờ. Ừm. Vậy đó hả? Ừm. <laughs> Ồ, tính ra là sau khi con xem là bạn cũng xem lại lịch sử của con, và coi lại là những cái kênh đó, tra ngược lại coi nó đăng nội dung có xấu hay độc hại gì hông? Cũng, a, rất là dành nhiều thời gian để tìm hiểu đó ha. Ờ, nhưng mà cũng tốt mà, nhưng mà nha, ưm, bạn có ng bao giờ nghĩ tới cái chế độ là, ưm, mình xem những cái kênh nó thì nó cái thuật toán nó sẽ đề xuất ra cái này cái kia, và, ừm, trẻ sẽ tò mò? Ví dụ như là th cái kênh đồ chơi đi thì sẽ thích cái món đó quá xong rồi cứ đòi bạn mua cái này cái kia, hông biết là bạn có vô cái trường hợp đó hông?
<laughs> Đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm, thực ra là hiện tại á thì, ờ, ờ, con của mình á thì nó cũng khá thích những cái sự sáng tạo, cho nên là đôi khi mà có những cái gì mà cảm thấy mới lạ quá, thì, ờ, cháu nó cũng sẽ tò mò hỏi là "Ừ, cái này là như thế này, mình hông biết là mình có được, ờ mình có thể mẹ có thể thưởng hay mua" này kia, chắc chắn là có rồi đó. À, tuy nhiên ờ, tuy nhiên là mình cũng sẽ có một cái đầu lạnh để có thể phân tích là cái gì nên mua và cái gì không nên mua, chứ không thể nào là liên tục là đòi là được. Nhưng mà trộm vía là con của mình là nó cũng cũng hiểu chuyện, sau khi mà mình đã nói chuyện xong thì cũng không có phải là đòi theo cái kiểu là mình phải được cái đó. Ờ.
Ừm. <chuckles> À, cũng dễ thương ha. Ừm. Ờ. <chuckles> C cũng là em bé rất là thông minh và biết, ơ, ờ, hiểu chuyện mẹ ha. Nhưng mà ngoài cái việc mà mình, à, xem những cái nội dung để mà giải trí bằng, à, video đi, thì không biết là trẻ có được, à, dùng cái màn hình cho mục đích nào nữa hông bạn?
Ừm. Ừm hứm.